Tabii tabii.
Peki, günümüzde, eee, gelişen teknoloji, sosyal medya, biraz önce de sosyal medya dediğimiz için, eee, şimdi merak ediyorum, sence gerçekten insanların stresini arttırıyor mu, azaltıyor mu, acaba insanlar rahatlıyor mu bu kullanımlarla, eee, ya da senin hayatındaki yeri nedir, hani biraz bundan bahseder misin?
Hı hı. Evet. Hımm. Yani. Tabii, güzel bir soru oldu. Çünkü, eee, bence kesinlikle arttırıyor ilk olarak, onu söyleyeyim. Yani, ben kendimde tecrübe ettim çünkü. Eee, işte, bir kaç, 4-5 yıl önce falan, hani, Instagram hesabım falan vardı. Emm, yani or ya da Twitter hesabım vardı işte, neyse. Eee, hani, izlediğim videolar, ne bileyim böyle, işte, gördüğüm haberler falan, eee, beni daha böyle karamsar yapmıştı özellikle Twitter'daki, işte, ha, bire bir haber bombardımanı, garip garip haberler, Instagram'da da, işte, insanların o gereksiz çok fazla paylaşımı, işte, yüz yüze tanıdığım bir insanın gerçekte öyle yaşamayıp ni farklı hayat sunup, eee, böyle, eee, o ha bunlar beni stresle, böyle sinirlilikle stres arasına sokmuştu. Eee, hani, ben dedim z bu: "Kapatacağım bütün hesaplarımı." Ben o, yani 4 yılı geçt tabii hiç, 4 yılı geçti hiç sosyal medya hesabım yok da. Sadece, eee, YouTube izleyicisiyim. Orada da zaten böyle seyahat vlogları falan izlemeyi çok severim. Eee, o onları takip ediyorum.
Hımm. Hı hı. Ha. Hı hı. Hı hı. Ha. Çok enteresan. Hımm, ve 3-4 sene oldu, 4 yılı geçti. Hı hı. Peki bu, eee, daha çok etkilendiğin şeyler, hani karamsarlık haberler miydi, yoksa gerçekten insanların hani olmadığı gibi yaşan yaşamasından bahsettin? Eee, ama buna bir de, hımm, haberler. Peki, peki, bu noktada hani bir evin içinde eşinle beraber olduğun için, hani bir paylaşım vs. eşin bir sosyal medya kullanıcısı mı?
Hımm. Evet, haberlerdi. <chuckles> Haberlerdi maalesef ,evet. Hı hı. O bende onun hiç yok yani, o benden de beter, ya beter demeyeyim, benden de daha katıydı bu konuda. Hiç açmadı ne Instagram ne TikTok. Hani bir sadece, eee, Facebook'u var, onu da hiç kullanmıyor gibi bir şey, eee. O hiç
Hı hı. Ha. Hı hı. Hı hı. Peki, bu sebeple mi ya aynı şeyi paylaştığınız için mi?
Eee, yoo, yani, ben, o bana hiç de karışmazdı, aç istediğin gibi kullan diye. Ben, ilk Instagram hesabım varken mesela severdim de ilk başlarda böyle paylaşım da yapardım falan. Sonra bir anda dank etti kafama ve dedim, yani, gereksiz, yani, bilmiyorum hiç, eee, hayatımı kötü yönde etkileyen ve hatta uyku kalitemi bile bozan bir şeydi, yani, o reels videolarını çok izleyip gece mesela, eee, kabuslar falan görebiliyordum, yani, ne bileyim, bu beni strese sokuyordu benc
Hımm. A! Evet. Hımm. Ve öngörülü olarak bu yola girmemiş, yani, hani, bir öngörüsü olmuş ve, eee, hiç başlamamış bile. Eee, peki, mesela bu noktada uyku dedin, uyku düzeni sence streste ne kadar etkili?
Evet. Evet, çok takdir ettim onu.

Çok büyük etkili. Çünkü ben, ııı, hayatımın, ııı, bir, 3,5 yılı sadece gece çalıştım. O da Amerika saatiyle çalışmam lazımdı. Çünkü firmamdaki destek verdiğim müşterilerimiz Amerika'daydı. Eee, o yüzden gece 23.00'den sabah 07.00'e kadar çalışıyordum. Iıı, bu bende gerçekten gün içinde uyandığımda stres yapıyordu. İşte böyle, ııı, karamsarlık çok yapıyordu. İşte, böyle, yani, fokuslanamıyordum, odaklanamıyordum falan. Eee, uyku kalitesi Tabii tabii, 3,5 yıl az değil.
Hıı. Evet. Hıı. Hı hı. Hıı, ve bayağı da sürmüş yani bir 3,5 yıl dedin. Neler yaşadın o süreçte? Bu zorlu esas stresli bir süreç ııı, den bahsediyorsun. Hı hı.
Tabii, yani, işte dediğim gibi, ııı, hiç odaklanamıyordum, ııı, gün içinde. U hep uyuyordum mesela, sabah 07.00'de iş bitiyor. İşte biraz zaman bana kalsın diye saat 08.00-09.00'a kadar biraz kahvaltıdır, spordur bir şeyler yapıyordum. Bir uyuyordum, akşam üzeri altıda kalkıyordum. Eee, sersem gibisin falan. Ne eşimle düzgün zaman geçirebiliyorum, ne hobilerime zaman ayırabiliyorum. Bu beni ileri zamanlarda strese soktu. Evet.
Hı hı. Hıı. Evet. Evet. Hı hı. Çok zorlayıcı olsa gerek. Hımm, peki, sonrasında nasıl değişti bu yani o işi bırakman mı gerekti hayatında neyi değiştirdin?
Eee Eee, firmam değişmedi, şirketimde yıllardır çalışıyorum ben. Sadece o projem değişti. Şu an, ııı, hep sabah çalışıyorum. Bir sıkıntı yok, yani, o öyle bir süreçti.
Hımm. Eee, şu an kendi saatlerini de kendin ayarlayabiliyorsun. Hı hı.
Tabii şu an çok rahatım saat konusunda. Ya hı hı.
Peki, yanında çok stresli biri olsa mesela ona nasıl destek olurdun? Çünkü günümüzde stresin olmadığı insan, ııı, yoktur diye, eee, bakarsak eğer, gerçekten, hani, bunu yaşayan birine neler tavsiye ederdin?
Hı hı. Evet.

Yani, tabii ki de, eee, bir rutin var. Eee, hatta bu konuda bayağı şeyim ben böyle yıllardır sıkıyımdır. Haftada 5 gün, eee, boks antrenmanım var. Eee, iş ya, normal kendi işimden sonra zaten i boks s eee, salonumuz akşam üzeri açılıyor, gündüz, ııı, aktif değil. Saat 17.00'dan sonra açılıyor. Ben yedi akşam üstü 19.00 sularında gidiyorum. Eee, bir 2,5 saat bir antrenmanım oluyor, işte, dokuz buçukta falan Evet. Bi Evet, bayağı yoğun. Eee, hani, zaten
Hı hı. Çok iyi. Hı hı. Hı hı. iki buçuk saat. Bayağı da yoğun bir aslında yoğun bir tempo olsa gerek. Hı hı. Çok yo o olmalısın sonrasında.
Eee, y g gayet yorgun oluyorum ama alıştım yani ben çok severek yaptığım için zaten, hani, geç de yatan bir insanım normal hayatımda. Hani, eee, öyle 22.00'da, 23.00'da de yatan bir insan değilim. Hani, geliyorum zaten yemeğimi yiyorum falan filan derken biraz zaman ayırıyorum kendime. Eee, o şekilde günü bitiriyorum. Evet. Hı hı.
Hı hı. Ha, anladım. Hı hı. Çok güzel. Hı hı. Peki "yemek" dedin. Yemek ne neresinde hayatının, ne sıklıkta yemek yaparsın?
<chuckles> O da çok sık yaptığım bir şey. Eee, ben çok severim, çocukluktan beri yemek yapmak çok hoşuma gidiyor. Eee, evde haftada atıyorum 6 gün, 5 gün artık neyse yemek pişiyorsa, hani, dışarıdan yediklerimiz dışında, eee, bunun belki 3 gününü, 4 gününü ben yaparım. Eşim pek, eee, yapmaz. Bu konuda o çok rahat. Eee, çok hoşuma gidiyor Hı hı. Eee, ve gerçekten Hı hı.
A, harika! A! Gerçekten öyleymiş. Hı hı. Peki, bunlar böyle sağlıklı tercihler mi? Hani, seçtiğin tercihler yemek yaparken? Önceliğin var mı?

Ya kesinlikle, çünkü zaten 1. amacım bu benim. Hani, dışarıdan yemeyi çok azalttık biz. Eee, çünkü, hani, spor yaptığım için, hani, eşim de bana ayak uydurdu yıllar sonra artık böyle evlendikten sonra. Eee, hani, dışarıdaki yiyeceklerin içindekileri tam bilmiyoruz. Daha diyet ürünleri olamayabiliyor. O yüzden, ben kendime göre yemekler pişirmeyi severim. Hani, daha içeriğini bildiğim, marketten kendimin satın aldığı ürünleri bir yapıp, eee, ortaya bir şey çıkarmak çok daha iyi oluyor. Zaten hobi gibi bir şey benim. Hı hı.
Hı hı. Hımm. Hı hı. Hımm, anladım. Evet, çok güzel. Peki, mesela daha çok, ııı, fiziksel aktivitelerden bahsettin şu anda. İşte, yemek yapmak da aslında bir fiziksel aktivite. Orada bir odaklanma var. Spor yapmak, ııı, zaten bir fizik, eee, çalıştığı için orada hormonlar vs. bir rahatlama hissi var. Eee, peki bunun yanı sıra, ııı, zihinsel olarak bir aktivite örneği var mı sana iyi gelen, eee, uyguladığın zaman zaman? Eee, bunlarla ilgili örnekler var mı?
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. V var, a Var, şey yaparım böyle, eee yani evde teksem yaparım genelde bunu. Eee, aaa mesela hafif bir müzik açarım, eee, bir genelde bu lo-fi müzikler ya da böyle, eee, ambient, ambient müzikler oluyor işte böyle, hani, sadece, eee, belli bir tınıda olan müzikler. Onu açarım böyle çok sevdiğim, böyle güzel, uzun müzik kanalları var YouTube'da. Eee, biraz da yatağa uzanırım böyle, dinlenirim. Yarı uyur, yarı uyanık modu vardır ya insanın böyle. Eee, öyle dururum, düşünürüm böyle.
Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm, çok güzel. Aslında bu kendi meditasyonun diyebilir miyiz buna? Bir sessizlik, senin kendinle baş başa kalman... Eee, peki mesela bu noktada karşılaştırsan ara sıra, en çok sana iyi gelen fiziksel aktiviteler mi yoksa zihinsel yöntemler mi senin için etkili oluyor?
Eee, yani. Aynen, aynen. Aynen öyle. Hı hı. Hımm. Ya, biraz seçmesi zor tabii ama, eee, bence fiziksel diyebilirim. Çünkü fizikselde gerçekten hiçbir şey düşünmüyorum. Yani bilmiyorum, hani, boks sporu zaten, hani, o anda onu onu düşünmen gerekiyor. Başka bir şey düşünürsen, hani, eee, imkân sunmuyor onu sana aslında. O yüzden hani 2.5 saat, 2 saat antrenmanı, kaç saatse artık gerçekten hiçbir şey düşünmüyorum. Yani, tek yapmam gereken işte oradaki hayatta kalmak, hani o antrenmanı çıkarmak. Eee, o yüzden bence, eee, kesinlikle spor, eee, 1. sıradadır.
Hı hı. Evet. Hımm. Anladım. Hı hı.